Kalau justru menurutku eh, aduh susah ya kalau di pertemanan karena nanti nyambernya kan banyak nih, beda nih kalau yang, eee, kalau kalau di dunia profesional kan, ya udah oke nih, eee, fokusnya ke sini. Jadi, e di lingkup itu aja tuh pembahasannya, tapi kalau di pertemanan bisa jadi kemana-mana yang tadinya ngobrolin ya itu dia promo, eee, minuman, bisa jadi, e misalnya dia bilang, "Eh, iya nih di aku juga ada tapi makanan," oh lanjut ke makanan. Habis itu misalnya ada lagi gitu yang lain gitu, atau misalnya habis itu dia cerita lagi, "Eh, tapi kemarin akunya promo yang ini ternyata ble begini begini begini," cuman perkara eh eh eh ada promo tadi, gitu. Agak sulit ya sebenarnya dikontrol.
Mhm. Oh, iya iya iya. Iya, heeh. Mhm. Hmm, iya iya, benar. Mhm. Iya. Wah, tapi kan, kalimat promo itu kayaknya bisa menjadi trigger juga ya, Kak. <chuckles>
Mhm mhm, gitu sih jadi, eee, itu dia kita harus tahu dulu nih, eee
Mhm.
apa namanya, audiensnya tuh siapa, gitu. Beda lagi nih, kalau tadi kan profesional misalnya presentasi, eee, depan umum, eee, depan umum. Tapi ada lagi nih kalau misalnya profesional kita sebagai pengajar gitu, misalnya ngasih training, gitu. Nah, itu kan, eee, e pasti, e apa namanya, kita sering banget denger yang namanya ice breaking, gitu. Nah, itu bisa juga nih jadi pembuka gitu misalnya, eee, mau, eee, training-nya soal komunikasi. Nah bisa tuh pakai ice breaking misalnya sambung kata, misalnya dibisikin di depan, terus terus saja, eee, apa namanya, diulang lagi ke belakang. Nah, untuk memastikan apakah sampai belakang nanti bahasa yang di depan masih sama dengan bahasa yang di belakang. Nah, setelah permainan itu nanti kita bilang, "Nah, itulah contohnya kalau misalnya ada selalu hambatan di setiap komunikasi." Nah gitu jadi memang, eee, banyak nih, eee, caranya, dan orang langsung tertarik, "Oh iya menarik ya ini pembahasan kita kalau komunikasi," karena udah dirasain duluan gitu pakai ice breaking tadi.
Iya, Kak, oke oke. Apa itu, Kak? Benar benar. Oh, gimana tuh, Kak? Iya, ice breaking iya. Hmm, iya sih. Iya, benar. Mhm mhm mhm. Di belakang, iya. Benar apa enggak, iya, oalah, mhm. Oh, heeh. Mhm mhm. Nah itu kan mungkin kalau kita di dunia profesional dan mungkin itu di luar misalnya cerita, eee, yang bisa juga banyak, apa ya, banyak topik gitu ya kalau di pertemanan. Nah, kalau misalnya nih tapi kalau misalnya Kakak pengen cerita sesuatu hal yang mungkin kayaknya, mmm, ini sesuatu yang baru juga dan cuman Kakak, doang yang memahami gitu. Kira-kira ada gak sih trigger yang mungkin, eee, yang bisa Kakak sampaikan agar orang itu bisa tertarik sama apa yang Kakak ceritakan dan secara lama, gitu?